なんか臭い。
<inhales> 臭いところまで行っちゃった、はい。<laughs>
ん。あれ？って。この匂いは何だ、って。<chuckles>
うん。うわ。
そこでピンときたわけですよ。
ええ。
「あれ？私は、親子丼を作っていなかったか」と。
その時点では、まだお話はされてたんでしょうか、もう終わってたんでしょう
あ、まだ電話中でした。
電話中。仕事の電話中。はい。
ん、なんで、「ちょっと、ちょっと一旦待ってもらえます？」っていうんで、あの、保留にして
ええ。 はい。 ええ。
台所に戻ったわけですよ。
はい。
ね。 私はね、あの、ね、黄金色の、あの、プルプルのやつを作りたかったんですよ。
そしたら、ええ。 うーん。 うーん。
それがね、すごいですよ。これ、ほんとに親子丼を作ろうと思ってたのか、っていうぐらい、真っ黒なんですよ。
うーん、うん。 ちなみに、あの、直火ですか、それとも IH ですか、おうちは。
あの、直火ですね。
<inhales> 危ないじゃないですか。
いや、ほんとに、もう、煙がもくもく煙というか、うん、もう出てて、で
うわ。 煙もすごいですよね。もう、換気扇では吸いきれないぐらいの煙が
そうそう、もう、なんか苦いにあの、焦げの匂いですよね。
うわ。
が、充満してて、あの、ほんとに真っ黒で、あの、炭ですよね、もはや。
ええええええ。 うん。 いや。 うーん。いや、でも、周りのものとかには、まだ、うあの、全然、うつ火が移ったりとかっていうことではなかった。もうそれが、焦げただけ。ええ。
あ！あの、はい、そこまでは行かなかったです。
ああ、不幸中の幸いですね。
いや、そうですね。それは、まあ、あの、ね、良かったと捉えるべきかもしれないですね。
うんうんうん。 ええ。 いや、よこれ、もう、絶対、不幸中の幸いだと思いま思いますよ。やっぱ、直火は、一番やっぱり、それが怖いじゃないですか、料理する立場としては。うんうんうん。
<laughs> いや、怖いですよね。 で、まあ、そうなんですよ。一応電話もう、火も切ったんで。うえ電話、まあ、ある程度片付いたら、あの、ね、電話を終わりにして
でええ。 ええ。 はい。 ええ。
で
ええ。
ちょっあの、食材を
はい。
あの、無駄にするっていうのを、すごい、私、嫌いなんですよ。
ええ。 ええ。
そんな、真っ黒んなった炭を、なんかこれ、もしかしたら
ええ。 おお。<chuckles>
食べれたりしないかな、とかと思って
その、黒焦げになったものって、まずは、一旦お水にジャってやる方も多いって聞くんですけども、それはされなかった、ただ、もう切っただけで終わった、っていうことだったんですね、では、その時点では。